Oui, non, ben, je te remercie beaucoup pour ces paroles, heu, encourageantes et qui me rappellent, voilà, aussi pourquoi j'ai fait, heu, les choix que j'ai faits jusqu'à qu'à présent. Je te remercie aussi pour ton optimisme justement, bon à l'heure où je me posais certaines questions, c'est vrai que là j'ai déjà un regain d'enthousiasme vis-à-vis de de ce qu'on appelle le succès personnel et moi en tout cas, heu, j'ai l'impression d'avoir, heu, réussi mes, heu, 40 premières, heu, années et puis on on verr on on on verra on verra par la suite, en tout cas, merci pour ton écoute et tes, heu ton optimisme et tes pèr et tes paroles en encourageantes et, heu, et ton soutien.
Génial. <chuckles> Mais mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir.